Слушай, вот у меня есть такая проблема, даже, так скажем, у меня была подруга, с которой мы так достаточно очень хорошо общались, а, на протяжении, не знаю, там 5 лет. И, м, из ее слов, так скажем, неприятных в мой адре ф в адрес, так скажем, моих близких подруг, мы завершили общение, да. И вот, а, так скажем, наши пути разошлись, и для меня это было, так скажем, естественно, спокойно. Я как бы ей всё высказала, она эту мою точку зрения приняла, и мы так раз так скажем, разошлись по разные стороны. И вот в последнее время она, так скажем, начала активно навязывать свое общение: пишет сообщения, пытается выйти, так скажем, на связь, скидывает какие-то рилсы, да, как будто вот, как скажем, ничего не произошло. Всё нормально, мы там с тобой 3 года не общались, и бац- мы опять с тобой начинаем общаться. Я вот не понимаю, вот как реагировать на всё это. Вот я хо я не хочу, так скажем, возобновлять дружбу, мне это не нужно и некомфортно, но при этом меня ставит в тупик сама ситуация: вроде бы человек не делал ничего, так скажем, агрессивного, но при этом оставил, так скажем, неприятную, а, так, осадочек в моей, так в моём сердце. И вот. И мне становится вот, так скажем, тревожно, когда вот она пишет, я ловлю, так скажем, себя на мысли, да, что каждый раз как я вот не знаю, чего ожидать, зачем ей н нужно возобновлять вот это общение. Вот этот трёхгодовой перерыв был пройден, может, она думает, что я там изменилась, может, я не знаю, там, а, пытаюсь, о, с ней тоже подружиться. И при этом, так скажем, у нас, э, есть общие знакомые, но общих, так скажем, тем для разговора, а, мы там не пересекаемся нигде, да, что вот общие знакомые есть, и это, наверно, единственное, что вот нас последнее время объясняет. И вот меня беспокоит, вот как правильно себя вести, чтобы выстроить свои границы, обозначить, так скажем, не создавать лишнего напряжения. Я просто не понимаю, как мягко и кры ну, корректно прекратить это навязчивое общение.
Ой, ты знаешь, понимаю тебя, многие люди сталкиваются с такой ситуацией, когда вдруг возникают бывшие какие-то друзья. Э, а скажи, у тебя не не было такое ва ощущения, что, может быть, у тебя что-то изменилось в жизни и теперь подруге от тебя что-то нужно?
Да. Слушай, э, получается, 3 года назад, после того, как мы прекратили общение, через, наверное, месяца 2-3 я уехала с мужем за границу. Мы переехали, и как бы 3 ме 3 года мы вообще не общались, то есть у нас есть общие знакомые, если там приезжала в Россию, там, а, я виделась с нашими общими знакомыми, но при этом у нас не тесное общение, так скажем, с этими знакомыми. У нас вот настолько уже нет ничего общего, нет вот этого общего знаменателя, хотя бы там, знаешь, общие подруги какие-то там были, да. То есть уже вообще ничего общего нет. И вот это единственная, наверно, ситуация, то, вот всё, что я вот переехала за границу, вот. Не знаю, может быть, и это на нее это повлияло.
Мгм. Мгм. Да, может быть, ей тоже интересен переезд, и она таким образом пытается каким-то образом наладить контакт и что-то выведать, э э, от тебя. Но, м, как ты думаешь, если ты просто Вот у тя есть 2 варианта, да: либо ее игнорировать, и тогда сойдет контакт на нет, просто не отвечать на ее рилсы, ну, ты вполне можешь себе это позволить. А 2 вариант- вот, а, просто спросить у нее: "Вот скажи, вот чем я обязана таким вниманием?"
Ага. Так.
Вот, э, от
Слушай, знаешь, эт Ага, ну да, да, и вот то, что ты мне сказала. Да, по поводу внимания- это интересно. То, что вот, знаешь, а, я честно, она вот мне написала она даже не написала, она просто начала скидывать мне рилсы. А, вот у нас, типа, вот такая ситуация была. Я такая: "Ха-ха", типа смайлик и отправила. Потом она чё-то опять, потом спросила, как у меня дела, я сказала: "Всё хорошо". То есть я не переспрашивала у неё, как у неё дела. То есть я дала ей понять, что у меня всё хорошо, а мне твои дела неинтересны. И она всё равно ха-ха-хи-хи, вот у неё вот это вот. И я не спрашивала у неё. Вот вроде, знаешь, как ты знаешь, такая вот, э, э, любезность, но при этом такая любезность, как, знаешь, через зубы, мне мне такое кажется.
Мгм. Но скажи, а если вот ты просто будешь игнорировать ее рилсы, тебе будет комфортно или у тебя будет такое ощущение, вот как чувство вины, что вроде человек проявляется, а ты не реагируешь?
Мгм. Так. Ну, слушай, знаешь, мне вот хочется узнать, чё ей чё ей надо, вот такое, знаешь, но при этом я вот не хочу напрямую там спрашивать вот это, что ей надо, зачем тебе это вот. А, то есть дос достать вот этот, с а, как скажем, информацию, зачем тебе это нужно, а потом с другой стороны думаю: "А заче и что вот я узнаю, и вот я скажу нет, даже если мне это, аф ну там, что она мне предложит, мне понравится, я всё равно ей нет, я с этим человеком ничего не хочу иметь общего, да". Мне кажется, здесь надо разобраться с моей головой, что типа мне ничего не надо, мне ничего не интересно, просто заблокировать. Мне кажется, очень хороший вариант.
Ну, ты знаешь, вот если ты в прям будешь блокировать, это тоже как бы ты энергию, да, этому отдаешь. А, то есть, э, в принципе понять, э, ну вот если, вот допустим, ты не будешь вообще на нее реагировать, она, как ты думаешь, перестанет писать или нет?
Да. Не, мне кажется, это человек, а, настолько пробиваемая, да, знаешь, она, мне кажется, вот, как скажем, если надо, она там и горы перелезет, да. То есть она будет закидывать вот этими рилсами, и вы лайковать вот в знаешь, вот. Вот выставишь сторис, она будет лайкать всё, что ей нужно, даже если это ей не нравится. Она будет на каждый раз напоминать о том, что она существует в твоей жизни.
Мгм. Мгм. Мгм. Вот такой навязчивый человек. Ну, слушай, ну, а вот ты всё-таки попробовала поговорить и вот спросить: "А что, для чего сейчас этот человек в сво твоей жизни и вот её лайки, если они вызывают раздражение?" Может быть, можно настроить круг аудитории так, чтобы она не видела эти лайки? Э, то есть, э, твои сторис. Может быть, если это "Фейсбук", там можно так сделать: исключить её из аудитории показа.
О, слушай, я, кстати, никогда не задумывалась о том, что действительно можно ограничить. То есть я выставляю фотографии, но при этом люди там, насколько я знаю, и в "Инстаграме" можно это сделать, но я поищу по в "Фейсбуке". Да, то есть попробовать, знаешь, выставлять для всех, но при этом она не будет это видеть. Это, кстати, о
Да. Да. Кроме там вот есть список, кроме вот этих людей, да, там можно выставлять, и у тебя у неё просто не будет триггера писать тебе, да. Но если даже и это не поможет, тогда и придется уже как-то, ну, открыться и сказать там: "А, ты знаешь, а вот как тебе живется в стране?" Например, да, и начать расспрашивать про твою жизнь или, может быть, ей что-то еще нужно. Да, бывают такие знакомые возникают, и н э, очень н часто начинаешь думать о том, как: а что же это такое? Оказывается, человеку, а, вообще от тебя что-то нужно, то, что ты даже не подозреваешь, да. Или какая-то твоя экспертиза, или опыт жизни в новой стране, или м вообще, э написать, э пэ помочь, э э, судиться с сестрой, да, по поводу квартиры, и человек иногда просит там какой-то там свидетельские показания, и вдруг он возникает вт в жизни и, э, внезапно, то есть и вот просто интересно, что же ей надо.
Так. Так. Так. Н-да. Да, понил да, поняла. Да. Да, на самом деле, вот ты мне, так скажем, дала, а, почву для размышлений. Во-первых, да, то есть это огра ограничить показ историй для нее: вот всё в "Ватсапе", в "Телеграме", в "Инстаграме", где вот я там выставляю какую-то информацию, чтобы она этого не видела. Во-вторых, посмотреть, да, там выждать, что будет дальше. То есть она не будет видеть, то есть вот так правильно ты сказала, не будет вот этих, как скажем, триггеров, да, каких-то. И плюс еще пос посмотреть, а, да, она будет закидывать рилсы. Я могу это не смотреть в принципе. И мне этого и не нужно. И если она не прекратит, я всё-таки воспользуюсь, а, твоим советом, напишу: "А что тебе, дорогая моя, нужно? Зачем тебе эта информация? С чего ты решила там?" Я бы, наверно, с ней созвонилась бы по видео, сказала: "О, класс, давай по созвонимся, давно не виделись". И уже посмотрю на её реакцию, уже как она там будет себя вести.
Мгм. Кстати, это хорошее решение, и можно тогда закрыть свой гештальт на эту тему. А по поводу рилсов, ты знаешь, э у ть можно даже сказать, что ты знаешь, я очень не люблю, когда мне шлют, э, в мессенджер, в личные сообщения какие-то рилсы, ведь, э, их можно увидеть в ленте, ими можно, в конце концов, поделиться.
Н-да.
Это, как знаешь, вторжение в личное пространство и спам ненужный. Ну, зачем он тебе на самом деле?
Да-да-да. Слушай, знаешь, а, вот, как ты думаешь, стоит ли, а, вот, у нас есть, там, общие знакомые, вообще попросить узнать, что ей, типа, нужно от меня, там, знаешь, через каких-то доверительных людей, да, распознать почву, просто узнать, что ей надо, что интересно, а, так, знаешь, из невзначай спросить: "А чё, начали вы общаться?". А, притом, знаешь, э, суть в том, что вот у нас-то конфликт был, я ей всё сказала. Она вот за то время, вот 3 года она ни разу не просила прощения, и тут как будто бы ничего и не произошло. Вот, ещё самое интересное.
Я тя понимаю очень сильно, потому что ч э, всегда, когда происходит конфликт, то другому человеку, которого обидели, очень важно валидация его чувств. И, если человек ничего тебе не говорит, что он был неправ, то он, значит, э, впол вполне возможно, поступит точно так же и, э, ты вполне имеешь право, а, у, ограничить это общение и не хотеть. И, действительно, тут уже у тебя есть, э, э, право поступать, как ты хочешь. И да, ты можешь, э, ну, в зависимости от того, сколько ты хочешь в это вложить энергии. Может быть, тебе хочется какое-то получить чувство сатисфакции, <chuckles> наверняка. Да. Ну, вот да, может быть и поговорить тогда со знакомыми, а что ей надо, чтобы уже быть подготовленной, ну, м, и подумать, хочешь ли ты всё-таки созваниваться и для чего.
Конечно. Согласна. Так. Так. Ага. Слушай, вот, наверное, вот, э, созвониться классно было бы, но порой лучше бы вот я через знакомых бы узнала и всё, и сказала бы: "Слушай, мне настолько вот, честно, не хочется с тобой общаться. Вот 3 года и, м, у нас этого общения не было, и дальше бы этого общения не было". Вот знаешь, просто так же на её языке сказать, вот как, в принципе, она могла высказывать в мою сторону, в, э, в сторону моих подруг, да, вот, на её языке поступить так же, как она поступала. И вот то, что, так скажем, выстроить личные границы, показать, что: "Общения больше не будет. Мы с тобой не друзья. Наша дружба закончилась ещё 3 года назад. Сейчас мы там ты можешь спросить 'Как дела?'. Мне твои дела и не интересны, но я, в принципе, н могу и имею право на это. Мои границы- не отвечать так себе".
Конечно. Да-да. Ну, тогда ты подумай, готова ли ты, м Это даже можно и написать, и это меньше затрат на тебе будет, чем звонить, созваниваться и ещё вот это вот говорить. К <grunts> казалось бы, зачем? В любом случае у тебя есть, э, большой выбор, и ты на все реакции имеешь право.
Так. Согласна. Согласна. Спасибо тебе большое за то, что выслушала меня, за то, что дала такие ценные советы. Я обязательно ими воспользуюсь, ограничу, так скажем, круг круг общения, ограничу сторисы и, в целом, выскажусь о том, что я считаю нужным, и п поговорю о том, что, вот, мне вт твоя дружба не нужна. Ещё раз спасибо тебе большое.
Пожалуйста, обращайся, если нужна помощь.
Спасибо.